Ê thiệt á, thiệt luôn á, kiểu như, phải tao phải cứ
Đúng hông? Nhưng mà, kiểu, cái quãng đường đi đi kiểu mày cái lúc mày mày đi thì như thế nào? Lúc mày đi thì mày cũng đi cũng đi một mình hay là có chị mày chở? Cái khúc đi á.
Ổn đâu, ý là ờ, ừm. Ờ, ý là á nha, cái nói chung là tao lạc vào cái ngày thứ hai đi học thì cái ngày đầu tiên là có ba dẫn đường, xong ba dẫn về. Qua cái ngày thứ hai thì đi học á nha, thì đi rất là trơn tru tại nó chỉ có 1 đường thẳng thôi. Nhưng mà quan trọng á, quan trọng là do cái cái cái chỗ đỗ xe ở trường á, cái bãi giữ xe của trường thì nó lại nằm ở một cái con đường 1 chiều, thì cái lúc là mình đi học xong rồi là, ừ đúng rồi, đúng rồi, kiểu, nên là với lại quan trọng hơn là cái đường đó đường 1 chiều mà thứ nhất là mình hông có kinh nghiệm mà qua đường nên như thế nào nè. Cái thứ hai là sau khi mình đã học 5 tiếng, 5 tiết đồng hồ xong là mình đã lảo đảo rồi, là mình chỉ, kiểu, mình sẽ đi theo một cái luồng nhất định á, mình thấy người ta đi ở đâu đâu thì mình đi đi đi theo thế, kiểu vậy kiểu vậy đó, cái sao mà ta lại, ừ, cái ta lại đi linh tinh, linh tinh.
Ờ. Ờ, ờ, là mày sẽ ra một cái cổng khác, đúng hông? Ê, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu rồi. Cái cái nó lại ra một cái cái cái cái đường khác, ờ, ừm.
Đúng rồi, đúng, đúng, đúng, đúng, cái xong cái ta lại đi linh tinh, linh tinh, cái lát nữa, kiểu, mình cứ đạp xe hoài hoài mà mình mình không có ra được cái đường đúng, mặc dù là tao đã biết là tao đã lạc rồi đó nha, nhưng mà thiệt sự là bây giờ quay lại thì mình cũng chẳng biết mình đi như thế nào. Mà mình đi thẳng thì mình cứ nghĩ là, ờ, thôi mình cứ ráng mình đi thẳng đi, thì, coi như là, nhiều khi lại ra được cái đường cũ, kiểu thế. Nhưng mà xui cái là cái đường mà mình đang đi chỉ là cái đường 1 chiều, nên là nó không có cách nào để quay lại cái đường cũ hết. Với lại lúc đó cũng khờ, kiểu, có điện thoại nhưng mà hông có biết sử dụng Google Maps, kiểu như là, cái lúc đó mình sẽ không có định hình được, ờ, mình đang đứng ở chỗ nào, cái con cái con trỏ cái ừ, ở trên điện thoại là nó đang ở đâu nên là, ờ ừ, đúng rồi, nên là mặc dù là đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, lên là dù có search Google Maps hay không thì mình vẫn hông có biết như thế nào mà, kiểu, làm sao để đi về được cái vị trí, thì kiểu vậy đó. Ờ.
Ờ, ờ, ờ. Ừ. Ừ, ừ. À, à, tao hiểu, tao hiểu. Cái mày chạy vòng, vòng, vòng, vòng, vòng, vòng, vòng, vòng. Ờ. À, à, lúc đó là mày mày chưa có mày chưa có biết đi lên hay đi xuống, đi trái hay đi phải, đúng hông? Tại vì tại vì nhiều lúc nhiều lúc khi mà xài Google Maps á, nó nó hay bị mình hông biết mình đi lên mình đi xuống á.
Ờ, đúng rồi, đúng rồi, tại vì mình đâu có ừm.

Căng thẳng chứ, kiểu, <tsk> không biết đường về, không biết sử dụng Google Maps, hỏi người dân xung quanh thì người ta cũng kh chỉ mình cũng chẳng hiểu. Trời ơi, nói chung là, ờ, cho tới một khoảng thời gian mà mình lúc đó mình cũng chẳng suy nghĩ là mình sẽ nhờ chị mình đâu, tại vì ý là phiền quá, với lại mình nghĩ là mình sẽ kiếm được cái đường ra, mãi tới một cái lúc mà chị về chị lại không thấy là, "Ờ, sao nay đi học về trễ?" Thí dụ trường tan ca năm năm giờ tan, đúng hông, 7:00 chưa về nữa. Thì chị mới bắt đầu, kiểu, rồi mình, chị bắt đầu hỏi là, "Ừ, mình đang đâu?" Kiểu vậy.
Ừ, ừ. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Trời ơi, chị
Cái xong thì, ờ, kiểu chị mà mình lại nói, "Mình mình đi lạc rồi." Cái lúc đó chị gửi định vị, mình gửi định vị cho chị, ừ, <laughs> cái xong cái chị chạy tới, chị chạy tới đúng rồi, đúng rồi, mình chạy chạy xe máy ra đúng rồi, cái xong, cái chị dẫn đường đó mình đi về nhà. Trời ơi, có thể gọi là cái lần đó, gọi là, trời ơi có thể gọi là đạp xe, lần đầu tiên mà đạp xe nhiều nhất trong cái cuộc đời này luôn á. Cái, ờm, ừ, sau đó thì mình cũng đầy đủ về cái nhận thức hơn, mình cũng nhận định, ờ, mình cũng, kiểu, biết là đường nó như thế nào, ờ, cái hẻm là gì, chặt hẻm là như thế nào, rồi này nọ. Ý là mình đúng rồi, đúng rồi, đúng, đúng, đúng, <chuckles> đúng, ghê hông? Cái cái là mình sẽ biết, ừ, cái đường tắc, ừm, kiểu vậy đó. Ờ, đúng, đúng, đúng, kiểu, mình phải có cái kinh nghiệm đi đường, kiểu thế, rồi mình cũng sẽ biết cách sử dụng Google Maps như thế nào. Kiểu, mình sẽ với lại mình sẽ cũng biết là, ờ, trong cái hoàn cảnh đó mình sẽ làm gì, làm gì, kiểu vậy, thì sau này sau này mình sẽ có những cái kinh nghiệm đó. Ừm.
Đâu rồi? Chị, xong rồi chị chay xong rồi chị chạy chạy xe máy ra hả? Chị xị xe máy ra cứu mạng. Ừm, ừm. Ờ. <chuckles> Ừm. Ừm, ừm, ừm, ừm. Ờ, ê, cũng biết chặt hẻm hả? Là sau đợt đó là biết chặt hẻm luôn? Cũng hay, cũng hay. Đì, một một bài học khá là thú vị. Ừ. Ê. Ừm, ừm, ừm. Ừ. Ai? Ờ, ê, vậy mày, có bao giờ mày suy nghĩ là mày sẽ mở s mở mở mở xe ôm mở mấy cái app mà bắt bắt bắt xe ôm công nghệ á, mày book từ cái điểm từ từ cái điểm mày đang bị lạc về tới nhà mình, về tới nhà của mày, để cho ổng chạy, rồi mày chạy theo hông? <chuckles>
Ờ. Ờ. À. Ờ. Ờ. Ê, chưa bao giờ nghĩ luôn á, ê, chưa bao giờ nghĩ luôn á nha.
Mày có nghĩ tới đó mày có nghĩ đến cái trường hợp đó chưa? Chưa hả? Tao nghĩ là tao nghĩ là, cái cái đó thì mày có thể mày có thể sẽ mày là mày có thể xem xét. Nếu như mà mày đang bị lạc 3 tiếng đồng hồ cho quãng đường chỉ đáng lẽ đi mười lăm phút. Thì tao nghĩ là mày có thể cân nhắc đến cái trường hợp là mày mở điện thoại, mày book xe để cho ổng chạy rồi mày chạy theo.
Ê, chưa bao giờ nghĩ luôn á. Ê, ê, ê giờ mới Ừm. Ừ. Ờ. Ừm. Ừ. Ừ.

Ừ ha, ừ ha, ừ ha, ừ ha, ừ ha, sao lúc đó mình lại lúc đó mình lại không suy nghĩ đến cái chuyện đó ha? Ờ, ờ, sao lúc đó tao lại không nghĩ đến cái cái chuyện đó ha? <laughs> Ờ, ừ, ừ ha.
Ừ ha, ừ ha, tao thấy tao thấy cái đó là hay mà. Ừ, ừ. <laughs> Ê, vậy thì mày có bao giờ mày gặp là người ta hỏi đường mày ở ngoài đường hông? Kiểu, có một người lạ nào đó, người ta chạy lên xong người ta hỏi: "Bé ơi, ờ, bây giờ giống như là em tới, ơ, chợ Bến Thành thì đi đường nào vậy?"
Ờ, má. Ừm. À. Ờ. Ờ, mà mình muốn đi, ừm. Ờ, trời ơi.
Thì mày sẽ chỉ người ta, nhưng mà mày có thấy cái việc mày chỉ người ta, người ta có hiểu được hông? Kiểu: "Chị chạy đến ngã tư đó, chị quẹo trái, xong chị quẹo phải, xong chị đi thẳng", thì mày nghĩ người ta có hiểu được hông?
<tsk> Ờ Ừ, ý Ý là cũng có gặp một cái trường hợp giống vậy, kiểu, ơ, cái cô đó cổ cũng lại cổ hỏi mình là mình cái cô muốn đi tới cái địa điểm đó thì như thế nào. <tsk> Trời ơi, mình hông có biết đường. Thí dụ mà, ờ, mình cũng có cố gắng sử dụng Google Maps giống như ê, nhưng mà cảm giác là cái cô đó cổ cũng hông biết đường á, tại vì khi mà mình cho cô đó coi Google Maps, cái mình nói là: "Ờ, bây giờ đi thế này, đi thế này, thế này." Thì cô đó cũng, kiểu, bị bị không hiểu á, tại vì tại vì cái cô đó cũng đang không biết là là là cái cái ngôn ngữ mình nói như thế nào, thí dụ đi nha, mình coi Google Maps sẽ nói là: "Ờ, cô ơi, ngay cái đoạn, ờ, cái đoạn cái đoạn bùng binh này, bùng binh, ơ, gì gì đó ha, cái xong mình quẹo phải."
Ừ. Ừ. Ê, ơ, nhưng mà gì bùng binh thì mày sẽ chỉ sao?
Ừm.
Ý là một cái vòng xoay đi, thì mày sẽ chỉ làm sao? Nó có, ví dụ như, 6 cái ngách ra đi, thì mày sẽ chỉ người ta làm sao?
Ờ, ý là cái mình sẽ ờ. Ờ. Ờ, cái cái thí dụ đi ha, trên Google người ta sẽ nói là, ờ, sẽ, ơ, ờ, qu ra cái vòng xoay số 5 theo cái hướng ra, thí dụ vậy đi ha, nhưng mà làm gì biết mình, ừm, sao mà biết được cái đó, cái, mình sẽ chỉ người ta kiểu như là: "Ờ, bây giờ cô cứ chạy đi, cô sẽ thấy là, ờ, cái đường đó là đường gì, đường gì, đường gì."
Ờ, cổ cứ chạy đi rồi cô thấy hả? Ồ.
Ờ, cái mình chỉ người ta như vậy, cái xong cái mặc dù là cái cô đó cũng cám ơn rối rít rồi cô đó tiếp tục chạy nhưng mà thiệt sự là mình, cái cảm giác là, trời ơi, mình hình như mình chỉ sai đường cho người ta rồi á, cái kiểu vậy đó. Nói chung là, <groans> ừ, má, nói chung là, trời ơi, nói chung là tự chỉ xong cái liền cảm thấy tội lỗi, m nên là, má, thà biết vậy mình nói mình hông biết đường cho rồi luôn á. Kiểu, trời, với lại nhiều khi suy nghĩ là trời ơi tại sao mình tệ như vậy, mình sống ở cái thành phố này đó.
Ủa, thiệt luôn á hả? À, mình mình chỉ người ta, ừm, người ta đã hông biết người ta đã hông biết rồi mà mình còn <chuckles> mình còn chỉ bậy người ta nữa. Trời ơi, lạy hồn!
Chỉ sai người ta nữa, ờ, đúng rồi, kiểu. <grunts> Tội lỗi, tội lỗi. <laughs>
Vậy thì mày có bao giờ mày nghĩ là mày ờ, mày mày sẽ lưu cái bản đồ offline lại hông?

Với lần trời ơi gì, mày bị lạc đường, đúng hông?
Ờ, má! Trời ơi, má sống ở Sài Gòn, trời ơi, sống ở Sài Gòn 17 mười sáu mười sáu năm trời mà không biết đường đi học, cũng không biết đường về nhà, vãi thiệt chứ.
Hả?
Ờ, má! Coi coi, chịu chịu hông có nổi luôn á!
Ủa, vậy, ý là vậy là vậy là cái cái vụ lạc đường đó là mày bị lạc đường, đúng hông? Là mày bị lạc đường trên đường từ từ nhà tới chỗ từ trường tới nhà hả? Vậy thì ý là lúc đó mày lạc xa hông? Mày đi một mình hay là mày đi với ai?
Từ trường tới nhà. Ờ, đúng rồi, đúng rồi má. Đi xe đạp một mình má, đi một mình mới lạc chớ. Trời, má đi, kiểu, từ nhà tới trường rồi, từ trường tới nhà là chỉ có khoảng hai cây mấy 3 cây thôi, là đi khoảng kiểu, nếu mà đạp xe đạp thì khoảng nửa tiếng đi, má ơi, hôm đó tao đi 2, 3 tiếng tao mới về tới nhà. Thật ra cũng chẳng phải là một mình tao kiếm được đường về tới nhà nữa, mà là chị tao phải cầu cứu gửi, ờm, <tsk> gọi là, gửi định vị để chị tao cứu tao. Trời ơi! Có thể gọi là kinh đ kinh khủng, kinh khủng. Có thể là, gọi là, không bao giờ quên luôn á má. <laughs>
Ờ. Ờ. Kinh khủng. Ý là cái quãng đường nó nó xa hông? Hay là nói đi xe đạp là mày nói là 15 phút hả?
Ờ, nói chung là khoảng 3 cây á, ừm, hứm?
Vậy, lúc đó Ơ, vậy lúc đó mày lạc mày lạc cỡ bao lâu? Kiểu, cái quãng đường 15 phút đó thì cái hôm đó mày đi trong vòng bao lâu á? Ờ.
Thì khoảng ờ, ờ. Ờ, 15 phút đó tao đi ba tiếng mấy, ba tiếng mấy bốn Ừ, má, xong cái tao cao phải c ờ, <laughs> hông nó phải có người, kiểu, má dẫn đường cho về chứ hông, chắc là có thể là kẹt ở đó. Nghĩa là nói chung là cũng vui cái là ngay cái vị trí mình kẹt á, ý là tao chỉ nhớ được là, ờ, cái chỗ mình kẹt, đúng hông? Rồi sau tao gửi định vị cho chị tao rồi chị tao dẫn tao về. Thì tới bây giờ khi mà có thể, gọi là, đầy đủ nhận thức <chuckles> nói chung là khi mà bây giờ mình biết đường đi rồi đó, thì đúng cái mắc cười cái là, ừm, tao lại ở ngay chỗ đó luôn. Ờ, tự nhiên giờ bây giờ mình lại thuê ừ, có cái duyên á, mình lại thuê nhà gần đó luôn, ờ, má hài hông?
Cái hôm đó trời ơi! Ba tiếng mấy. Ừ. Ừm. Mình mình, ừm, bây cái cái mà tự nhiên mày lại thuê cái cái chỗ mà trước đây mày đi lạc hả?